Ha. <chuckles> İlk ikisi de çıkmadı. Sabiha Gökçen ç
Imm. <chuckles>
Allah'ım Yarabbim. Bu kadar ko kontrolsüz bir anlatım olamaz ya. Tamam.
<chuckles> Pardon, neyse ya. Ben direkt, hani, direkt İstanbul Havaalanı dedim. Eee, sonra, arkasından, eee, eski sevgilim, k eee, karşılaştığım çocuğu, eee, benim şu andaki sevgilim zannetti. Hâlbuki o, sadece arkadaşım, hani, gerçekten beni ziyarete geldi. O uzun yıllardır görmemiştik birbirimizi. Eee
Alakasız. Tamam. Ha, bu a bu şey, yani, hani eskiden beraberdiniz, ondan sonra ayrıldınız. O da seni görmeye gelmiş ona rağmen, arkadaşça, böyle mi?